Mh. Se fosse una s Eh. Eh no infatti è troppo poco, però non so, s Mh.
Eh, lo sappiamo abbiamo detto che è troppo poco, e siamo d'accor Lo so, ammetti che è la è solo questa possibilità. La giornata no è t stata troppo richiesta le abbiam finite, ti diamo ti diamo la settimana perfetta all'anno.
Sì. Mh-mh. Sì. <chuckles> La settimana perfetta all'anno, eh, più che altro sai nel senso chiaramente quando arriva uno ne approfitta, nel senso, ci fai poi, son s
Mh. E mi di Non so se puoi scegliere la stagione, non la vorrei d'inverno, ma neanche d'estate. Sarei sulla primavera.
Ah, eh, è vero, è vero. Poi comunque 7 giorni di fila, su una settimana perfetta a 'sto punto mi faccio un viaggio in un posto che mi piace cioè, capito. Mh. Mh-mh
Mh. Sì, che comunque è un viaggio perfetto in cui va tutto benissimo, hai ragione.
Eh, esatto, è un viaggio perfetto, quindi già che ci sono ne approfitto. Poi se vogliamo renderlo ancora più perfetto magari è gratis. <chuckles> Lo so. <chuckles> Però ecco Mh.
Ah, sì, ma lo stavo dicendo, tu arrivi per comprare il biglietto, oppure arrivi col tuo biglietto aereo per la settimana perfetta: "Guardi lei a a centesima persona che è passata da stamattina, gli rimborsiamo tutto il volo e anche il soggiorno." Eh, vogliamo la perfezione, la perfezione, però, eh.
Mh-mh. Ecco. Il mio sogno, mamma mia. Il mio sogno giuro, guarda sarebbe proprio bello.
Bellissimo, fantast assolutamente sì. Eh, poi sì te ne vai in un posto. Adesso mi stavano parlando delle persone dell'Asia, mi piacerebbe vedere dei paesaggi asiatici. Molta natura, molta però particolare.
Mh-mh. Mh-mh. Sì. Ah, sì, anche a me tantissimo. Mi piacerebbe in generale viaggiare un po' di più fuori dall'Europa sai, quindi Asia come hai detto tu, oppure America del Sud anche. Mh-mh. Sì, sì assolutamente.
Mh. Sì, sì, sì, sì. Mh. Ma che bello. Però, non lo so mi hanno parlato qualcuno è stato a Panama, ad esempio, mi ha detto che è molto bello, Thailandia.
Mh? Sì? Ah, dai, vedi che bello.
Luoghi dove non avevo pensato di andare così,.
Mh-mh. Ecco, ecco, sì. La lista è infinita comunque, quindi Sì, sì. Mh-mh. Assolutamente. Mh.
Sì. No, quello assolutamente, assolutamente. È una settimana perfetta in cui va tutto bene, cioè vedi le persone per strada che manco parli per mangiare, ti offrono da mangiare, ed è molto buono.
Mh-mh.

Mh-mh. Eh, no, no guarda.
Mhmm, pasta bagnata e pasta fortunata, diciamo così va.
Mh. <chuckles>
Cosa devi fare? Però lì è perfetta quindi non piove non piove. Non fa troppo caldo, non fa troppo freddo.
Sì. Eh, esatto, esatto. Che per carità la pioggia mi piace sai, però comunque in una giornata in cui voglio uscire e fare tante cose, ehm, sì si spera che ci sia bel tempo. Eh.
Eh esatto, se vogliamo stare all'aperto eh, sì se vogliamo stare all'aperto la pioggia non non n non ci deve essere.
Mh-mh. Esatto, esatto. Quindi magari nel mio caso anche s trovarmi un posto sai per scrivere un pochino che orm ultimamente è da un bel po' che non lo faccio, son troppo stressata con l'università, troppi impegni, co eh, esatto quindi sarebbe sarebbe bene potersi fermare un attimino. Mh-mh. Sì.
Mh. Ah. Eh, se sei presa da tante cose s Sì, sì, sì, quello sì hai ragione, fa sempre bene. E quindi mi fermerei a mangiare, ma che ne so, se ci fosse un bar con una bella vista, qualcosa di ma no un bar cotte di gamberetti che non posso mangiare che adoro, l'ho sempre adorato nella vita. Sai i gamberetti con l'insalata e la salsa cot quello me lo voglio lasciamo perdere stasera ho dieta adesso mi viene fame. Cioè poss
Mh-mh, sì. Mh-mh. Ecco, ecco. Sì, certo. Mh-mh, sì. Mh, sì. <chuckles> Ah, sì, certo. Mh-mh. Sì, <chuckles> no, no infatti ecco. Quindi qualcosa, magari qualche p piatto che non mangiamo di solito sai, poterci viziare un pochino in questo senso, per questa
Non devo dire queste cose. Sì, sì, sì, sì, sì. Assolutamente poi appunto non aumenta il colesterolo, li i trigliceri il dolce mi mangio, capisci, mangiare i dolci.
Esatto, non ci sono problemi di questo tipo, non esi non esistono calorie per quel giorno quindi va benissimo. Mh-mh
Che Anzi dimagriamo visto che non esistono calorie quindi, diamoci pure dentro non possiamo neanche star male quindi
<chuckles> Esatto. Mh-mh, ecco, ecco. E poi stavo pensando vabbè non mi dispiacerebbe poi riprendere riservarmi del tempo sai, per passarlo con quelle persone con cui sto bene che mi strappano 4 risate ogni tanto, sai, che ridere
è perfetto. Mh. Sì, sì, sì, in cui ti diverti, che ridere, con cui riesci a ridere delle cose piccole e stupide che fa benissimo comunque, fa benissimo.
Esatto. Esatto, esatto. Uhm, a me piace molto ridere quindi la giornata perfetta de devo poter ridere effettivamente altrimenti <chuckles> esatto, esatto. Mh-mh, sì.
E a me assolutamente. Sparare le stupidaggini, sparare battute, continuare a ridere, tutte queste cose. Sì, sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo. Ehm, vabbè se fosse una settimana perfetta?
Mh. Sì?

Sì, e infatti io e uhm, lascerei completamente perdere la dieta, e mi mangio quello che voglio. La colazione è la mia giornata perfetta, scusa per me, che
<giggles> Ecco. Mhmm, guarda l'ho iniziata recentemente anch'io, sono al secondo giorno e non ce la
Anche tu, ma sai tutte le donne con cui parlo sono a dieta? Me impossibile.
Mh. Ah, ecco. L'ho iniziata, sono al secondo giorno, e non ce la faccio già più. <chuckles>
Ma sì, ma io mi ricordo, io sono uguale. Sono sul mese ormai, eh, che per mangiare di qual mangio niente. E, secondo me, perso troppo poco. Quindi
Mamma mia. Mh. S ah, bene, dai. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Eh. Ma tu sei seguita da qualcuno? Mh-mh.
Io avevo una dietologa, è sparita, cioè, non ci siamo più sentite. Mi ha dato
<chuckles> Sto more Eh, io sto personalizzando un pochino perché non ho voglia, anche perché devo spendere per mh, cosa scusa?
Uhm, te la stai facendo tu, non ti sei rivolta a nessuno?